あ、そうなんだ、そんなものがあったの。
で、むミニゲームとかも入ってる電子手帳っていうのがあって、そういうのを買ってもらってましたね。持ち歩ける感じで。うん。
うん。あ。 あ、それあ、すごい、じゃあ、ちょっと大人っぽく持ってるけど、中は全部こうセーラームーンのなんかこうゲームだったり、なんか、く例えばクイズとかなのかな、こうなんかキャラクターの話とかあ。
<laughs> うん。 そうなんでそうなんです。占いみたいな。
あ、それすごい今でいうレアなおむこう、うん、げゲームっていうか、玩具っていうか、うへ、それ、すごい。今、え、ま、今持ってます？って聞きたくなったんですけど、やっぱり。<laughs> うん。あ、それもいっちゃったかも。あ、そうなんだ、それすごい貴重な、うん、アイテム。
はい。 ゲームですね。うんうんうん。 でも、あのうん。 それもね、それも、それも、ね、引っ越しとともにそうです。うん。 そうなんですよ。あとは変身コンパクトみたいな。
ね。 あ、何、もしかしてこう、あのうん。はいはいはいはいはい、うん。はいはいはい。あ、そうなんだ。あれうん。
セーラームーンが変身する時に持ってるブローチ、ハート型みたいな。 うん。 で、色が鳴って、光ってとかそういう感じなんです。うん。うんうんうんうん。そうなんです。
あ、あれってなんかうん、電池が入ってるかなんかこううん。ピカあ、なんか、あ、いや、そうなんだ。あ、ああいうのをこうあ。あれはね、誰でも好きだと思う。もう、なんかこう、ピカピカキラキラとか、うん。そう、自分でなりきれるのね、うん、そう。
はい。 ね、ああいうの好きだったんですよね。 はい。 そうなんです。 あれもねそうなんです。一人でこっそり、あの、誰にも見られないようにして。
<laughs> え、へ、みんなの前じゃなかったんですか？
もうあの、バカにされるんで、で、多分して多分バカにされたと思うんで、もうそれ以来人の前でしなくなって。
うん、え！ は、なんだ、結構じゃあ、地味にこっそりと好きだったんですか？